Tama, totoo 'yan. Mm.
'Di ba? Mm. Akala mo o kaya 'pag umulan man mahina lang, kasi akala mo ulan lang. Tapos alam mo, nagulat nagulat ako na paglabas namin grabe yung hangin, grabe yung as in talagang literal na bagyo. Nilipad yung mga
Hindi halata sa loob, 'no. Akala mo ulan lang, 'no.
Oo. Totoo, tapos yung, alam mo yung alam mo yung parang dinaanan ng ano, buhawi, gano'n, gano'n yung Oo. Ay, so no'ng medyo humupa, eh di kailangan talaga magmadali ka umuwi, 'di ba kasi naghihintay 'yong anak mo eh. Nag-cha-chat pa nga 'yong mama ko no'n, "Nasaan ka na, umu umuwi ka na kasi bagyo." ganito, ganyan. 'Di siyempre nagmamadali ako. Ayun, no'ng nakarating naman ako, nakasakay ako ng jeep kasi dalawang sakay siya eh, simula doon sa amin. Ah, do'n sa o do'n sa trabaho ko, tapos papunta do'n sa ano
Mm, grabe ah. Oo.
sa inuuwian ko. So no'ng nakasakay na ako, dalawang jeep, awa naman ng Diyos may nasakyan ako sa pangalawa. Pero
Okey. <laughs> Pahirapan.
ano na, pahirapan parang ano na ako, last pasahero na tapos last trip na kasi nga bumabagyo. Talagang dasal ako ng dasal, sabi ko, "Thank you Lord nakaabot pa ako." sabi kong ganyan. Tapos alam mo? 'To kasi sa kanto namin parang ilang kilometers pa ba? Mga 1- 1 kilometer kasi nga wala ng pumapasok do'n sa lugar, kasi nga su bag bagyo na, so may na daan lang na jeep. O mga 1 kilometer pa gano'n, bago makarating do'n sa'min. Aguy, pagdating ko do'n, nagulat ako.
Mm. Ay malayo pa, do'n sa kanto? Mm. Bagyo. Bakit?
Baha hanggang dibdib.
Hala! Grabe ano.
Oo, kasi mataas yung sa may jeep. So, hindi mo mararamdaman na baha. Pagbaba mo mataas, 'pag tingin mo do'n sa may lugar namin, pababa kasi siya.
Mm.
Ayun. Baha na siya, ang lalim na talaga as in. Tapos wala ka nang makita.
Baha na. Hala! Pa'no yung, anak mo no'n?
Ayun nga hindi, do'n sa loob sa looban, hindi pa yung sobrang baha. Hindi siya aabutin sa bahay. Sa kalsada lang kasi maba ano yung, alam mo yung pasulong?
Ah, sa kalsada lang? Kalsada.

Oo nga 'no, talaga nga naman na paghahandaan mo. Tsaka kung kahit kaninong tao mangyari yun, talagang nakakadala yun ano? Isipin mo naglalakad ka ng baha, tapos alas-10 ng gabi, tapos madilim pa. Kahit siguro ako eh paglakarin mo ng ganon, mapapakanta pa nga ako eh di ba? Grabe, grabe.
Totoo. <chuckles> Talagang naalala ko, nagma-mantra na lang talaga ako. Sabi ko, "'Nak, antayin mo si mama, andito na si mama, gina-ganon" kasi parang nagiging positive lang ako nung time na yun na, "Kakayanin ko 'to para sa anak ko." yung ganun. Ganun yung iniisip ko, na ayon, hanggang sa humupa ng pa ng pa nung nakita napapansin ko, pababa ng pababa na yung tubig. Ayon na, at sa talagang ano na, yung parang naliwanagan na ako. Oo, na ano na 'ko, parang yung pakiramdam ko oo, tapos nagu pagdating ko ng bahay, nagulat sila, ano nangyari sa'yo ba't basang-basa yung katawan, basa damit ko lahat.
Ayan, tama. Hmm. Gumaan na ang pakiramdam mo, 'no? Tama. <chuckles>
Yung ulo ko hindi basa. Ulo ko hindi basa. Tapos yung damit ko basa lahat. Oo, nagulat sila.
Talag Pero yung buong katawan mo hay naku. Pero iba talaga ang nagagawa nung will ng tao, 'no? Kahit may kalamidad ka basta nakasaalang-alang ang mahal sa buhay, gagawin mo ang lahat na yan. Kahit sumuong ka pa sa bagyo o kahit anong kalamidad pa yan. Kaya, salamat sa mga binahagi mo, nakakatuwa yun. Nakaka-inspired din.
Tama. Totoo. Tama. Ay, oo. Walang anuman. <laughs> Walang anuman, masaya ako nakapagbahagi. Ayan, salamat din sa pakikinig. Sa susunod muli, paalam.
'Yan, paalam.